Ah, anong kanta ang agad na nag-papabalik ng ala-ala ng pamilya mo?
Nako, bilang mga ano mga taong karaoke 'no at taong videoke madami talagang mga kantang ano, eh, nagpa eh, kantang siguro nag nakasama sa mga sessions namin sa videoke. Pero siguro 'yong pinaka-nag-impact medyo nakaka-antig 'yon parang nag-iyakan kasi kami, kasi wala na 'yong wala na 'yong mama ko, eh. So yung ate ko naman, sinigi niya kanta ng ano, Carol Banawa na Iingatan Ka.
Oo. <laughs> Hmm. Okay. Mm. Ay. Ah, okay. Hmm, mm. So 'yon.
Oo 'yon so for nanay true, for nanay kasi siya. So, kami naman parang hindi pa namin nare-realize 'nong una na kumakanta siyang ganyan, tapos 'nong na-realize namin "Hala pang nanay 'to ha?" Kasi parang 1st year anniversary pa lang ni mama 'nong 'nong kinanta niya 'yon tapos parang na-apektuhan kami lahat, nakita ko umiiyak na 'yong mga, kapatid ko, naiyak din si papa, tapos siyempre 'di ako papatalo, naiyak din ako, oo ganyan nakaka-miss kasi si mama, eh.
Mm. Mm. Siyempre. Iyak ka rin? Mm. So nag-iyakan tala oo siyempre naman, so nag-iyakan talaga kayo dahil do'n nga sa iingatan ka. Ah, napaka-gandang kanta naman talaga niyan at saka, very ano 'no heartfelt talaga 'yong kantang 'yon lalo na 'di ba, kung may na-mi-miss ka, ayan, okay. So, um, gaano niyo kadalas, di ba, um, 'yong um, naririnig 'yong kantang 'yan? Mm.
True. Mm. True. Mm. Kantang 'to. Ay dahil dahil nga do'n sa utsi 'yon kasi unang parang unang parang emotional attachment namin oo, kasi sa iingatan ka na-realize namin na ano, na pang-nanay pala siya ah, ngayon, ano 'yan every year na 'yan, may mga moments talaga na ano, na kakantahin 'yan ng ate ko, kasi si ate ko laking choir, eh 'di ba si Carol Banawa parang ano siya, um, gano'n 'yong atake niya, na parang simple lang, true true, tapos, kinakanta niya na 'yan parati pero, as time goes by, hal parang hindi din naman nag-babago lagi pa rin naman kami naluluha kasi, 'yong pag 'yong pag-luluksa naman hindi 'yan installment, eh, ano like hindi na 'yan nawawala, eh, 'pag nami-miss mo, nami-miss mo, eh, ganyan.
Mm. Ah, tama. Ah, okay. Hmm. Ah, okay, nagka-choir din. Mm. Mm. Hmm, tama. Gano'n na nga. Mm. So, gina kinakanta niyo 'yon, ah, tuwing anong okasyon ba?
Ah, madalas kasi minsan kas hindi na kasi kami nagkikita masyado 'pag Pasko, kasi may kanya-kanya na silang mga pamilya, 'no, mas nagkikita kami 'pag birthday ni mama. Um mm, do'n na kami do'n na kami nag parang 'pag birthday ni mama may videoke sigurado, ganyan. Punta muna kami ng ano ng um, libingan niya, tapos afterwards, 'yan na, parang celebration na, birthday ni mama. Tapos, get-together na din namin, do'n kami nakukumpletong mag-kakapatid. Mm.
Mm. Oo. Ayon. Mm. Mm. Tama. Ayon, so naghahanda pala kayo, tuwing birthday na lang ng mama niyo kasi mas madali naman talagang umuwi, 'di ba? 'Pag ganoon, mm, at saka importante naman talaga 'yong birthday ng ng nanay niyo ayan, ayon, so, sa tingin mo, as bakit ano, um, parang ang lakas, 'di ba? Magbalik ng emosyon at saka ala-ala nong mga kanta?
Oo. True. Hmm. Ay, kasi siguro, mahigit sa isang sensory 'yong ano, senses 'yong gumagana so, kanta kasi 'di ba? Siyempre may pandinig, eh, habang nakikinig ka naman may mga nakikita ka, 'di ba? Tapos, minsan, 'pag may may nandaram may may may nararamdaman ka din, 'di ba habang nakikinig ka, kaya siguro, 'yong mga ganyang kanta, ah, masyadong, ah, mabilis maka-akibat or maka-ano, maka-attached ng memory 'no? Kasi nga, madaming senses ang gumagana lalo na dito sa kantang 'to, kasi, ano na-aalala ko pa 'yong ano 'yong amoy ng dinuguan, eh, no'ng 'yong niluluto ni papa habang kinakanta ni ate 'tong Iingatan Ka, na-aalala ko pa siya, na-alala ko pa init ng panahon no'ng kinakakanta niya 'yan, 'yong parang inip na inip na ako kasi ang tagal naman ng song ko, tapos, bigla siyang kumanta ng ganyan, maling-mali siya diyan, oo, ganyan. <chuckles>
Oo. Mm. Tama. Hmm. Mm Mm. Ah. Mm. Oo. Ay nako. So, 'yon talaga yung pinaka-naalala mo, ayan. May ano ba, may lyrics ba sa kantang 'yon na pinaka tumatak talaga sayo?
Totoo. Ah, siguro yung ano yung aking ina, ikaw ang nag-bigay ng buhay ko, ayon, buhay na kay ganda, ganyan. 'Yun 'yung, ano, parang, um, tumimo talaga sa'min na parang thankful talaga kami kahit nga si mama ko very workaholic, ah, parang, um, sabs na sabi ko kasi sa mga kapatid ko parang yung tampo ko sa kanila siyempre parang, siyempre nag-uusap-usap kami. Kasi ako, may foster family ako, hindi ako lumaki sa biological parents ko, ganyan. So kailan tapos 'yong namatay na foster family ko, 'tsaka ako bumalik sa kanila. 2 years after, namatay naman 'yong biological mom ko, 'yong kinakantahan namin nito.
O linya? Ay, ang ganda nga, oo. Mm. Oo. Mm. Ah. Okey. Mm. Ay, ang lungkot naman nun pala.
Kaya sabi ko sa kanila, nagtatampo ako kasi nga, sabi ko, "2 taon ko na nga lang nakasama si mama, tapos agad-agad naman siya, 'di ba, nawala." Tapos sabi nila sa'kin, "Naku kung bibilangan din yung" 'Yung mama ko, sobrang workaholic, 6 days sa trabaho, tapos 7 oo, hindi na masyado nakakasama, kaya sabi na lang, parang, kung sana nabigyan sila ng chance, kasi 'yong mama ko parang um, ako din, kung nabigyan ako ng chance mag-give back, kasi parang 'di pa ko nag-tatrabaho no'n, high school pa ko no'n eh, nung pumanaw siya true. Eh, kung nabigyan ako ng chance, e 'di sana, 'di ba? Nasa ano kami ngayon, Europe gano'n, ilalaban ko siya. True, true sabi ko, "Tama na pag-wo-work, ma, ako naman." Ganyan.
Mm. Mm. Tama. Oo. Hindi nila masyadong nakakasama. Mm. Oo. Ah, bata ka pa naman. Oo, namamasyal, 'di ba? Mm. Naku, gano'n talaga eh, 'di ba, minsan, may mga regrets tayo sa buhay, pero hindi naman talaga natin maiiwasan, lalo na kung, wala pa naman tayong kakayahan nung mga panahon na 'yon, ba. Oo, ayan, pero bawi na lang tayo, 'di ba? Sa mga oo, sa ibang miyembro ng pamilya na nandiyan pa kasama pa natin, tama, ayan. Ano naman, meron ka pa bang ibang kanta na nakapapa papabalik nang ala-ala ng pamilya mo?
Mm. True, mga panahon na yun, mm. True, sa ibang members ganyan. 'Yan. Mm, korek. Ay siguro ano, um, kanta ni Regine din, eh, Pangako. Pangako kasi ano, 'yung ano siya Pangako na 'yung ano ba 'yun?
Ayan.
'Yung hindi kita iiwan, ganyan. So ano 'yan, ah, kaya ko siya tumatak sa akin kasi showdown-showdown 'yan kami magkakapatid. Kasi sobrang hilig namin mag-videoke. So, naalala ko dati ano 'yan 'yong 'di ba may videoke pa dati na parang vi CD lang siya hindi siya 'yong ano 'yong videoke machine. So, may selected songs lang na may ano na may lyrics, 'di ba? Na papatugtugin parang minus one siya. So, kami since limited 'yung ano, limited 'yung choices, lahat kami may version ng pangako. <laughs> <laughs> Oh sabi ko, la true, true show down talaga to tas nakakatawa kasi syempre may pang lalaki, may pang-lalaking version, may pang babaeng version, tapos 'yung mga ano, 'yung mga kapitbahay namin kita mo iisa lang 'yung kinakanta nila diyan oh, magkakapatid nga talaga, eh. Oo, sunod sunod pa kami para talagang, "Ay wow wala na bang ibang kanta, puro nalang Pangako ano ba pinapangako niyo?" <laughs>
Ay wow. Mm. Oo. Mm. Tama. Ayun talaga, so, naglalaban laban pala kayo. Mm. Oo, Oo. <laughs> Ah, paulit-ulit, oo. <chuckles> Mm, sabi no'ng ano kapit bahay niyo, "May pa-contest ata do'n sa ano, eh, ng barangay." <laughs>
Oo, nakatawa talaga 'yung, ah, 'yung moment na 'yun kasi bata pa rin ako no'n, eh, um, 'yung moment na 'yun na parang minsan since minsan ko lang silang makasama siyempre enjoyin ko na. Tapos ano, tapos pangako pa talaga 'yun 'yung tumatak sa'kin, eh, sabi ko, "Uy contestant number 1 contestant number 2 puro pangako 'yung entry," mm.
Mm. Ay to nga. Mm. <laughs> Pero bakit ano, bakit 'yun 'yung kanta na ano, na ginagawa niyong, ah, ano 'yun, um, contest ano 'yun bakit 'yun, oo, contest piece ba, ganun, bakit 'yung Pangako?
<laughs> Contest piece, oo. Kasi 'yung 'yung na 'yun 'yung pwede mo pang i-alter na ano na pang ba lalaking version siya may male and female. Kasi 'yung ibang kanta puro ano na siyempre Regine Velasquez hirap naman 'yung mga lalaking kantahin 'yung Regine. Oo true, so 'yun, nagkataon talaga 'yung Pangako ready siya, so, sige kanya-kanya kaming version buti nga hindi sumama 'yung mga pinsan namin, eh, kami lang 5, eh, 5 kasi kami eh, kami lang 5 'yung naglaban eh, tapos siguro kasi, oo, siguro ano siguro kasi 'yung mananalo sa'min siya 'yung ipang lalaban sa ibang pamilya. <laughs>
Ah. Ah, okey. Mm. Oo nga, masyadong mataas. <chuckles> Mm. <chuckles> Mahaba pa sana. Ah. So, parang fini-filter niyo na dun kung sino talaga 'yung pinakamagaling sa inyo. <laughs> 'Yun 'yung ilala <laughs> pumipili na pala kayo ng pambato niyo, eh, <laughs> sa contest talaga.
Pre-elimination round pala 'yun, true, elimination round nga. Oo. True, true, ang grand champ weekly champion 'pag ano 'yung nanalo, mm, yan.
Ah, oh. Ang ganda naman. Kasi parang 'di ba naaalala mo 'yong childhood mo dahil sa kantang 'yun. Nakapapakinggan mo pa rin ba siya hanggang ngayon, at saka ano 'yong, um, una mong alam mo 'yon nararamdaman naaalala mo 'pag, ah, naririnig mo 'yong kantang 'yan, mm?
Kakanta pa siya. Ay 'yung una ko siyempre nararamdaman 'yung 'yung pang-apat ako sabi ko, "Tagal naman pang-apat pa ako kakanta," oo, baka hindi na nila hindi na nila ma-remember 'yung performance ko kasi natabunan na ako ng mga magagaling sa unahan, kaasar. Pero 'yung 'pag ngayon napapakinggan ko ginagamit ko pa rin siya, kumakanta kasi ako sa kasal. So, 'pag 'yung mga, oo, 'pag nire-request sa'kin 'yung pangako, um, parang ano siya parang nakakatuwa kasi, um, at least ngayon oo ano ano kayo ngayon kinakanta ko to sa kasal, 'di ba parang.
Ay pang apat ka pa nakakanta. <laughs> Okey. Ay naku. Mm. Ah, talaga, mm. Oo, ikaw pala ang nagwagi, noon. <laughs>
Oo, ako ang nagwagi sa kanila so, eto ang piece ko. True.
Singer ka pala, okey.
Kasi ano pa pero ano naman out of regalo naman 'yun sa mga sa mga kakilala ko tsaka ano parang, hindi naman siya talaga 'yung side hustle na sobrang sobra 'pag meron lang eh, 'di meron. Um, pero 'yun nga, 'pag na kasi maganda 'yung message ng kanta eh, talagang, um, hindi mo talaga iiwanan 'yung partner mo 'no kung saan. Sana all ikakasal, "buti pa 'yung may partner," napapaganon na lang ako kakantahin ko na nga lang 'to para fee ma-feel niyo ang pangako ganyan.
Mm. Mm, ah, okey. Ah. Mm. Oo, talaga naman. Mm. Mm. Tama naku, pero paano mo nagugustuhan yung isang kanta para masabi mo, um, nakakapagpaalala yun sa'yo ng mga alam mo yung mga dating nangyari lalo na sa pamilya ninyo, ayan paano ba?
Hmm. Ay. Siguro bilang bilang ano, bilang frustrated songer, 'no, <chuckles> frustrated na ano na mang-aawit ang bias ko kasi lyrics. So, minsan oo, lyrics kasi parang yung kaya ko siya bias kasi, um, ano siya iniisip ko parati na ako nanggagaling sa akin yung sinasabi ng kanta kasi siyempre ako yung kumakanta, eh, 'di ba, parang ganun ko siya ma-express gano'n. Kaya minsan kahit bagong kanta pa lang na bago kong tuklas, 'no, um, ang 'pag yung lyrics maganda at parang yung lyrics dine-describe yung pinagdaanan ko, parang yun na yung mga bias ko din na nagiging, um, paboritong kanta. Kasi nga parang iniisip ko, "Okey ako yung singer, ako iniisip ko ako yung singer tapos yung kwento ng kanta ako yung naglalahad." Ganyan.
Mm. Ah, lyrics, okey. Mm. Oo. Mm. Ah, okey. Mm, ayun, ah, kaya pala. Ayan so, lyrics talaga yung pinaka importante, 'no, mm. Pero ano na oo, oo yung abot lang talaga yung kayang-kaya talagang abutin ayan, ayan. So, ano naman ano sa tingin mo naman yung naitutulong talaga, 'di ba, nung mga kanta 'yan sa alam mo yun, yung pag-ala-ala talaga nung mga nakaraan 'yan?
True true, oo. Siyempre 'wag yung masyadong mataas. <laughs> Um, ayaw ko. True, yung kaya lang. True. <chuckles> Ayon, siguro kasi yung mga kanta nare-remind ka ibinabalik ka niya para siyang time machine, eh. Eh, 'di ba kasi minsan yung kan 'pag yung alaal 'di ba sabi ko nga yung gumagana yung iba't-ibang senses natin, 'no. Ngayon parang nagiging trigger siya, na okey since na-encapsulate nung kanta yung feeling mo nun, kaya nga 'pag pinag-uusapan, 'di ba, sabi ko nga naaamoy ko yung dinuguan eh, kasi parang binabalik ako nung kanta na yun nung sa exact moment, na-encapsulate niya, eh. Ano naririnig ko naririnig ko nag-ri-ring yung cellphone ni ate habang kumakanta siya naririni na nararamdaman ko ba yung ano yung sofa namin na medyo na medyo may ano, tumutusok-tusok pang onti sa balat ko. Kasi nga dahil yung mga kanta naiinpa nai-encapsulate niya yung moment, naibabalik ka niya. Kaya siguro yung mga tipong, ah, mga, ah, pambatang kanta dis yung mga pambatang kanta na may mga sayaw yung mga muestra 'no. Maibabalik ka din sa moment kaya 'pag nakit narinig mo sa SM yung Otso-Otso parang napapaano ka din, eh napapa-Otso-Otso oo. Oo narinig mo yung Spagheti sa SM, 'di ba, bigla kang mag-i spaghetti pababa. Sa isip mo lang, ah, 'wag naman masyado sa live pero pag sige ikaw ang gusto mo, 'di ba, mayrong ganun kasi yung power ng kanta, eh.
Natin. Mm. Mm, tama. Ah, trigger. Mm. To o Ah oh. Hmm, tama, mm. Mm. Oo. Tama. <chuckles> Napapasayaw. <chuckles> Oo. Ah, tama. Mm. So, naaalala mo 'yong mga dating nangyayari, no'ng una mo siyang napakinggan, 'di ba or kung ano 'yong mga nangyayari. Kasi 'di ba, 'pag kunwari lalo na 'pag mayro'n talagang isang pangyayari na, um, grabe talaga siya, 'yong grabe talaga 'yong impact sa'yo, oo 'yan. So maaalala mo at maaalala mo siya kunwari kapag narinig mo 'yong kanta kahit saan ka man, 'di ba? Oo.
True. Ang impactful? Mm. Oo. True, true, trigger talaga siya. Dahil 'pag parang narinig mo, "Ay! Wala, eh, nando'n na, naramdaman ko na 'to, eh, alam ko na 'to, eh," ganiyan.
Tama. Mm. Ayan, ayan naku. Ano naman as a songerist <chuckles> ayan, so ano naman 'yong ano, 'yong naitulong talaga ng mga kanta sa buhay mo? 'Yan, sa buo ha, mm.
Hmm, yes. <laughs> Iyo Ay, siguro oo, siguro kasi 'yong kanta mas ma mas kilala mas ano pa, mas mabilis pa siya na damayan ako kahit kanino. Kasi music player lang naman, 'di ba? Um, pakinggan ko lang, naaano ko na, nakukuha ko na agad siya. Siguro 'yon 'yong pinaka effect sa akin ng music kaya lagi kong naano, eh, para siyang ano din, para sa para ako nagte-take ng picture, kapag nakikinig ako ng music. Halimbawa nakikinig ako ng music ngayon, para siyang naiaakibat ko siya na may kausap ako, naaakibat ko siya na nagtatrabaho ako, may mga gano'n ba? So, hanggang ngayon 'yon 'yong gamit ko sa kanya na hindi ako nag-iisa, na dahil nandiyan-diyan 'yong musika na puwede ko siyang gawing expression, puwede ko rin siyang gawing, um, kas kaagapay sa pagpa-process ng kung ano man 'yong nararamdaman ko, that very moment.
Ay, talaga? Oo. Mm. Mm. Oo. Ayan. Mhm. Mhm. Ayan, napakaganda naman at laging nandiyan para sa'yo ang kanta, 'di ba? Oo. Ayun, naku maraming salamat ah, sa pag, ah, bahagi, oo ayan paalam.
Oh, 'di ba? True, true, true. <chuckles> Maraming salamat din!